でも、私ああいうのがくすはい、でも私ああいうのが好きじゃないんで、ちゃんと、やんと日本語が話せる時は日本語話したい方なんで
多いですよね。 はいはい。
頑張ってるんですけう、なんか、す
そうですよね。私もそのほうな私もそういう思ってたんですけど、日本に行って一生懸命日本語と思ってたら、結構あの、皆さんが日本の方が、ロジスティックスがどうのこうのとか、あの、すごくいいろいろ日本語が混ぜこぜんなってたんで、ああ、こんなに頑張って日本語喋れなくてもいいのかなっていう感じになりますよ。<chuckles>
うんうん。 ええ。 はい。 <laughs> ああ。 あ、今日本の方がそう、あ、そうなんですね。
そうなんですよ、変わってきてますよね、文化もだんだん。
へえ。なんか私も知らない単語が出てきそうで怖いです、なんか。
あ、そうですよねっていうか、へあの、変な言い方が違かったりとか、ええと、いあの、言い回しとか意味が違ったりとかでありますもんね。で、英語じゃないものとか多分あると思いますし、ドイツ語とかそういうの全然わかんないですよ。
ええ。 ああ。 え。ああ。 あ、なるほど。ああ。 いや、ちょっと覚悟して帰った方がいいですね、じゃあ、すぎ帰る時。はい。ええ！
そうですよね。ほんとに。でもよかったですよ。桜も綺麗に咲いてました、今回は。
ああ、いいな、桜大好きです。
ええええ。すごい寒かったんですけど、なんか3月の終わりに雪が降るぐらい寒かったんですよ。
はい。 ええ！
びっくりしました。春服持ってきて、もうなんか、<chuckles> 凍えてるっていうような感じですけたけど。
びっくりつええええ。 ぐわ。 それはちょっと変ですね。
う <groans> そう、この、へこのぐらいの時期って大変なんですよね、ものが。薄着なのか厚着なのかっていうのがいろいろありますけど。
うん。ああ、なるほど。あ、確かに微妙ですよね。
そうですよね、ほんとに。
ああ、いや、でも楽しまれたみたいで良かったです。
あ、ありがとうございました。おん
はい。